Ne, ich glaube, ähm, ich habe schon all die Situation analysiert und, ähm, w wie gesagt, und die Person außer, dass wir uns hier missverstanden haben, ist die Person eigentlich cool, also, äh i ist alles in Ordnung, ehrlich gesagt, so. <tsk> Der hat hat nix falsches ges wir machen nur f ein ein Missverständnis vielleicht, weißt du? <tsk> Also, ich denke nicht, dass es stress stressfrei sein sollte. Wir w w w wir wir s wir sehen die Welt schon sehr ähnlich, weißt du wie ich meine?
Mhm. Äh Verstehe, ja. Das heißt ist so für dich ist es dann würdest du es dann eher als Streit bezeichnen, was ihr hattet oder war das dann eher 'n Missverständnis?
Ja.